Sim. É o seu é a sua abordagem em relação ao colega de trabalho. Se é assim que, na sua vida, você vê que é que você age melhor, enfim, às vezes manter uma distância do colega de trabalho pode ser interessante também. Eh, mas eu acho que você não deveria eh, você deveria refletir, na verdade, eh, sobre esse fardo de ser a portadora de má más notícias, digamos assim. Eh, de ser a pessoa que fala: “Olha, fulaninha”. E, ao mesmo tempo, afim assim, se você decidir que você não deve falar, você não deve sentir que está traindo. Porque, eh, assim, pode te afetar eventualmente, né. Você tem que, eh, pensar em você também. Não não não é de forma egoísta. Você, eventualmente, se você falar uma palavra errada ou uma coisa errada e ela, eh, interpretar de forma errada, imagina, a pessoa difícil vai ter problema com você no dia a dia e pode afetar o seu trabalho.
É. Uhum. É. É, isso é. Isso é verdade. Porque é é complicado. Ao mesmo tempo que eu não quero ser o anjo do apocalipse, <chuckles> eu também não quero tipo, se eu tivesse no se fosse ao contrário Não é só pena. Se fosse ao contrário, eu gostaria que a pessoa me dissesse. Eu não queria que tivesse toda essa coisa É. Não, eu não queria que tivesse toda essa coisa por trás e eu não soubesse.
Exato. Uhum. Você fica com pena, digamos assim. Uhum. Empatia, empatia, ok.
Eu não eu ia me sentir enganada, eu ia me sentir traída, de certa forma, se fosse eu no lugar dela.
Uhum. Tá. Ah, é Isso é um sentimento muito valioso. Parabéns, cara. Uhum. Tá. E e eu acho que você tem que refletir e e medir. E e pesar todos as possibilidades de de consequências e ver e tomar você mesma em consideração. E o que pode acontecer pra você. Mas eu acredito que você vai tomar a melhor decisão possível.
É, porque Uhum. Entendi.

Olha, eu estava precisando da de ajuda, porque eu estou com uma dificuldade em dar um feedback construtivo para uma colega de trabalho minha, sabe?
Uhum. Tá, me conta mais sobre a essa colega e qual feedback você gostaria de dar para ela.
Então, eu tenho uma colega de trabalho que ela é uma pessoa que eu gosto bastante como pessoa assim, ela é uma boa profissional, tipo nós fazemos nós temos o mesmo nível de <clicks tongue> hierárquico assim, sabe? A gente faz mesma.
Vocês exercem a mesma a mesma função, aham.
Exato, exato, nós exercemos a mesma função apesar dela ter muito mais tempo de empresa do que eu, mas e e nós temos assim, nos damos bem e tal, mas ela é uma pessoa. Como eu posso explicar? É uma pessoa difícil, mas está difi eu estou tentando achar aqui as palavras para explicar o quão o que jeito ela é difícil. Porque sabe quando é algo assim, que não é palpável?
Entendi. Entendi. Não, eh, porque, eh eh, assim que ele. Aham. É, falar com uma pessoa é difícil, a gente entende mas é porque tem, eh, diferentes aspectos disso, é difícil e às vezes é difícil <sighs> de explicar. <laughs>